मैं उसी बात पे आ रहा था जो अपनी बात मैं बता रहा था। दरअसल जब आपको लगता है कि कोई व्यक्ति अ, आपको असामान्य व्यवहार समझ में आता है लेकिन आप उनके दिमाग में कन्फ्यूज़न होती है कि ये क्या मैं ज़्यादा ज़रूर से ज़्यादा सोच रहा हूँ अ, मैं सोच रही हूँ, ऐसा तो नहीं है। लेकिन अ, आप भी उस प्रोसेस आप माइन्ड को प्रोसेस करते हैं। लेकिन जब आपको लगता है कि वाक़ई में ऐसा है तो मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें उसको बहुत इत्मीनान से सुनना चाहिए, बात-चीत करनी चाहिए और सीधा सवाल नहीं करना चाहिए कि अ, क्या कोई परेशानी है? आप उसको घर पे बुलाना चाहिए चाय के लिए, उसको एक स्पेस देना चाहिए ताकि जो उसकी इमोशन दबे हुए हैं, बहुत डाउन फ़ील कर रहा है तो वो अपनी बात खुल के कह पाए। हो सकता है कि वो व्यक्ति बात-चीत में 5 मिनट में ना कहे, जब आप नॉर्मल स अपनी इधर-उधर की बातें करेंगे, जीवन में क्या चल रहा है तो हो उसके 10-15, 20 मिनट में उसको महसूस होगी कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ। देखिए आपको समझ
जी, बिल्कुल, जी। हाँ, हाँ। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा। ठीक है। अच्छा। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा। हाँ। हाँ। जी। हुँ। मतलब उन्हें थोड़ा वक़्त देना चाहिए, ठीक है।
फेंक देना चाहिए। इसमें देखिए बहुत स जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है, अब मानसिक रूप से अ, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से उस व्यक्ति को कितना कम्फ़र्टेबल फ़ील कराते हो, उसको ये महसूस जब ये कराते हैं साइकोलॉजिकली कि आपका कोई सुन रहा है क्योंकि इंसान की सुनने की क्षमताएँ खत्म हो चुकी हैं, हर व्यक्ति अपना कहना चाहता है। जब व्यक्ति अपना कहना चाहता है और जो मानसिक रूप से किसी समस्या से गुज़र रहा है या वित्तीय स्तर पे अकेला महसूस कर रहा है तो उसको लगता है कि मैं इस व्यक्ति को बताऊँगा तो ये भी मुझे अपनी-अपनी कहेगा, अपनी चीज़ें थोप तो जब तक आप उस लेयर में कंफर्टेबल फ़ील नहीं कराएँगे, उसको महसूस हो कि ये व्यक्ति मेरी सुन सकता है। भले ही वो विषय पे नहीं आया, मेरे बारे में नहीं जान रहा, हो सकता है वो खुद से ही अ, व टू वो इतना अंदर से टूटा आपको कह दे। अगर नहीं है तो आपको घुमा-फिरा के, कैसा चल रहा है? नौकरी में कैसा चल रहा है? अच्छा मु एक ओ
जी। अच्छा। हाँ, हाँ। बिल्कुल सही है ये त जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। हाँ, ये जी। हुँ, हुँ। हुँ। मतलब उनसे अ, प्रत्यक्ष रूप से सवाल ना करें उनके बारे में, तक़लीफ़ के बारे में। जी।
इछे बिल्कुल, बिल्कुल, मान लीजिए किसी की नौकरी चली गई और आपको समझ में आ रहा है बताना नहीं चाह रहा, तो आपको कहना चाहिए कि यार एक काम है और यहाँ पर एक काम निकला है, पार्ट टाइम तुम काम कर सकते हो। तो ज हो सकता है कि बात-चीत में वो अपने इंटरेस्ट शो करे क्योंकि उसके लिए भी तो क उम्मीद की किरण होगी ना कि हाँ यार, यहाँ पर काम है। तो आप सिंपल फॉर्मूला आप उसको कंफर्टेबल फील कराएँ और उसको अ, बोलने का मौका दें। अ अपनी बात को थोपे नहीं और उसको वो प्रोसेस करने का समय दें ताकि उसको लगे कि ये व्यक्ति ही मेरी बात सुन रहा है, मेरे को इससे बहुत सुख महसूस हो रहा है।
हाँ। अच्छा। ठीक है। बिल्कुल सही बात है। जी हाँ। हाँ। हाँ। ठीक है। जी, जी, काफ़ी अच्छे तरीके से आपने समझाया ये ना। देखिए लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये भी आता है, कई बार ऐसा होता है हम लोगों की अभी जैसे आपने ये बात कही कि अगर हमें लगे किसी के पास काम नहीं है तो हम नौकरी ऑफर कर दें उसको। लेकिन कई लोग देखिए ऐसे होते हैं कि वो किसी से मदद लेना पसंद नहीं करते हैं या हम अगर उनकी मदद करने की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोशिश करें वो, वो भी नहीं चाहते हैं। बल्कि शायद उसका उल्टा असर हो, उन्हें शायद अपमानित महसूस हो सकते हैं वो। है ना? तो ऐसे में क्या किया जाए ये बताइए? या आपके पास ऐसा कोई अनुभव रहा हो तो वो भी साझा कर सकते हैं आप।
जी। जी। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल, सही बात।